มีค่ะ ก็จริง ๆ แล้วอะ มันก็จะมีความทรงจำในหลาย ๆ ครั้งนะคะ แต่ที่แบบว่า ที่ชอบที่สุดเนี่ย รู้สึกว่า แบบอบอุ่น กันมากก็คือช่วงที่เรามีปัญหาอะค่ะ <chuckles>
อืม โอ๊ย โอ้โฮ ฟังดูก็ เหมือนจะแบบ โอ้โฮ พูดถึง มีปัญหาปุ๊บ ใจก็เริ่มรู้สึกแบบ เฮ้ย ยังไงแล้ว มัน มัน ปัญหามันไม่ดีสิ แต่ทำไมมันถึงอบอุ่น อยากรู้เลย ใช่เลยค่ะ
ใช่ อา อยากรู้แล้ว ใช่ไหมคะ? อา ก็คือ เรื่องของเรื่องอะค่ะ ก็คือช่วงโควิดนะคะ เราอะตกงาน เพราะว่าบริษัทอะปิดตัวกะทันหันเลยนะคะ แล้วทีนี้เนี่ย มันก็เป็นความยากลำบากของชีวิตเราแล้วเนาะ เพราะว่าอายุก็เยอะแล้วอะ คือการที่จะแบบ ไปทำงานออฟฟิศอะ เราก็ประสบการณ์น้อยไงคะ อืม แล้วเราก็ ใช่ค่ะ คือที่บ้านน่ะเขาก็เหมือนทุกข์แทนเราเนาะ เขาก็แบบ "เฮ้ย แล้วเธอจะทำยังไงกับชีวิตดี?" ไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ตอนนั้นน่ะ
อืม อืม อ๋อ อืม โอ้โฮ อืม อา ข
ค่ะ เราก็ยังไม่เห็น
ก็แบบ อา ก็แบบ อะ เข้าใจได้เนาะว่า ครอบครัวเขาก็เหมือนเป็นห่วงเราเหมือนกันเนาะ แบบ เฮ้ย เขาก็เข้าใจสถานการณ์ บวกกับตอนที่เราก็ตกงานด้วย แล้วยังไงต่อเอ่ย?
ยังไงนะคะ? อา ใช่ ค่ะ แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเหมือนเข้ามา คนนู้นก็พูด คนนี้ก็พูด ไรเงี้ย มันก็ คือจากตอนแรกที่เราคิดว่า เออ เขาน่ารักกันจัง อะไรอย่างเงี้ย เป็นห่วงเรา มันกลายเป็นแบบว่า เฮ้ย อะไรอะ อืม ทำไมแบบว่าต้องมาพูดกับเราบ่อยจัง อะไรเงี้ย คนกำลังเครียด ๆ อยู่ อะไรแบบเนี้ยค่ะ อา
อืม อืม <chuckles> อ๋อ อืม อ่า แสดงว่า หลายรอบอะก็มีผลที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบรำคาญนิดหนึ่ง ใช่ไหม?
ใช่ค่ะ เพราะว่าเหมือนคน เครียด พึ่ง มันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ มันเหมือนแผลสดอะค่ะ แล้วแบบมาจี้เราบ่อย ๆ อะ เออ เราก็แบบว่า อะ เออ ฉันรู้แล้วว่า ฉันน่ะจะต้องทำยังไงต่อไปอะ? แต่คือตอนเนี้ยขอเวลาแบบ ขอตั้งสติก่อนได้ไหม? อะไรเงี้ย อย่ามาจี้ฉันบ่อย ๆ แต่เราก็ ม ไม่ได้แบบว่าพูดอะไรไปขนาดนั้นนะคะ อา
อ๋อ อืม <chuckles> เออ ๆ เออ อ๋อ อ๋อค่ะ พูด อะ ก็แค่แบบเป็นความรู้สึกในใจเนาะ ที่คิดได้ แต่ภายนอกอะเราก็แบบ โอเค แบบดีใจที่เขาก็ยังมีแบบว่ามาเป็นห่วง ถามไถ่ ใช่ไหม?

ใช่ ๆ ก็คือแบบว่า เออ เอาสิ ฉันจะดูสิว่า ฉันได้เรียนแล้วอะ มันจะใช้ได้จริงไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ปรากฏว่า เรียนไป ช่วงแรกอะค่ะ ก็เหมือนยังได้อยู่นะคะ แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็แบบ "อ้าว ทำไมไม่ได้แล้วล่ะ?" อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบความชะล่าใจของเรามันมีเยอะ แล้วตลาดมันน่ากลัวอะค่ะ ตลาดหุ้นไทยอะ อืม
อืม เนาะ อา โอ้ อืม อืม อ๋อ เอ๊ย แบบ โอ้โฮ แต่ฟัง ดูแล้วก็ เอ่อ เราก็เหมือนเป็นการคาดหวังด้วยใช่ไหม ที่เราถึงขั้นแบบได้ไปลงเรียนเลยอะค่ะ?
ค่ะ ใช่ แล้วหลังจากนั้นอะเราก็เลย เอ๊ะ มันจะมีวิธีไหนอีกไหมนะ นอกจากหุ้น ช่วง นั้น Crypto กำลังมาแรงค่ะ อือ อา
อืม อา เริ่มเห็นแนว
ใช่ ก็มี เพื่อนมาแนะนำว่า "เอ๊ย ไปเล่น Crypto กันดีกว่า" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ อา ไม่อยากให้ที่บ้านเป็นห่วงเยอะเนาะ เราก็คือเหมือนต้องขวนขวาย แล้วก็ทำทุกวิถีทาง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลย อา เดี๋ยวลอง ลองก่อนซิ แบบเรา ด้วยความที่ไม่รู้จักมันด้วยเลยอะว่าแบบมันต้องเทรดยังไง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ลงไปซื้อ พันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาอะค่ะ ไม่เยอะ ๆ ตื่นขึ้นมา เฮ้ย เงินอยู่ในบัญชี 10,000 อยู่ อยู่ในไอ้เนี่ยค่ะ เออ จาก 1,000 อะ คืนเดียวขึ้นมาเป็น หมื่น น่ะ ใช่ เราก็แบบ "โอ้ น่าสนใจมากเลย" อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อือ โอ้ อืม อืม อา ลองแบบไม่เยอะมาก เป็นยังไงครับ? โอ้โฮ เพิ่มเป็น สิบ เท่า โอ้โฮ อา มันมีแบบ ความแบบ เฮ้ย ต้องแล้วแหละ เอา ต้องแบบลงทุนเพิ่มแล้ว แล้วเป็นไงครั้งถัดไปเราลงพืน ไปเยอะไหม?
ใช่ค่ะ อา เราก็ใส่เงินเข้าไปอีกค่ะ อา คราวนี้ก็ เราก็เริ่มแบบหลักพันเสร็จ อา หลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไปจบที่ ล คือวันที่เราแบบไอ้นี่อะ แบบดาวน์สุด ๆ ก็คือเราอะนอนหลับ แล้วเป็นวันที่วันนั้นน่ะค่ะ อยู่ ๆ อะไอ้ Crypto อะมันก็ร่วงลงมาแบบเยอะมาก ๆ อะ เยอะเลยอะค่ะ เออ
ก โอ้โฮ อืม อืม อืม อืม เออ อืม โอ้โฮ อันนี้คือแบบเวลามันร่วงอะคือเราไม่สามารถรู้ได้ น ได้ล่วงหน้าใช่ไหมคะ?

ใช่ค่ะ กินข้าวนอกบ้าน แล้วเขาก็เห็นสภาพเราอะ ทุกคนคือช็อกมากอะ เออ ว่าแบบ "เป็นอะไร?" อะไรอย่างเงี้ย แม้กระทั่งน้องสะใภ้ พี่สะใภ้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลาน ๆ อะ คือทุกคนแบบ เอาจริง ๆ เดิน มาแล้วก็มากอดเราอะ
อา อืม อืม อืม โอ้โฮ เฮ้ย ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงบ้าง ตอนที่แบบเขาเลือกที่จะ ปกติฟังดูก็เป็นครอบครัวที่ได้ ไม่ได้มีการแบบแสดงความรักออกอยู่แล้วเนาะ แล้วพอแบบเขาเลือกที่จะกอด เลือกที่จะแบบแสดงความรัก โอ้โฮ ต้องใช้คำว่าแสดงความรักเลยแหละ เรารู้สึกยังไงบ้างคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ คือ อา กอดแรกเลย ก็คือจากพ่อ
อา
เขาอะ "ไหนมานี่ซิ" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ "อืม เรียกเราไปทำอะไรเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็กอด กอดแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยอะ อืม คือเราอะน้ำตาแบบ อื้อฮือ พรากแบบ โฮเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ไม่ไหวเลยอะ เราก็แบบ โอ๊ย แบบ อืม ซึ้งอะ ว่าแบบ อืม พอเขารู้เรื่อง ข เขาไม่ถามด้วยนะว่าแบบ มันเกิดจากอะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ก็คือ แล้วเขาก็ลูบหัวเรา แล้วเขาก็บอกว่า อืม ใช่ นี่เล่าไปก็น้ำตาจะไหล <laughs>
อืม เฮ้ย อือ เออ ไม่ อยู่ไม่ไหว <chuckles> อืม อืม มันเกิดอะไรขึ้น อา อืม โอ้โฮ เฮ้ย เฮ้ย ๆ ๆ แค่ฟังก็รู้สึกถึงความอุ่นใจอะ อา ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบครอบครัวที่เขาแสดงความรักกันอยู่ตลอดแล้วอะ เขาอาจจะรู้สึกเฉย ๆ ไม่ได้อะไรเนาะ แต่อันนี้คือแบบ โอ้โฮ เหมือนครอบครัวเราด้วย ก็ไม่ได้มีการแสดงความรักกันอะ แค่ฟังเรื่องของคุณอะ เนาะ แบบ โอ้โฮ แล้วยิ่งปัญหาที่เจอมันไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ด้วยอะ
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ช อ อืม แล้วคือมัน มันแบบ 2 อันพร้อมกันไงคะ ตกงาน ด้วย แล้วก็ เอาเงินมา ม แบบ เสียตรงนี้ด้วย ใช่ไหม เออ มันเป็นความผิดพลาดของเรา อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาอะไม่โทษเราสักคำอะ เขาก็ลูบหัวเรา แล้วเขาก็บอกว่า "ไม่เป็นไรนะ มีป๊าอยู่ กลัวอะไร?"
อือฮึ อืม อืม อือ โอ้โฮ เฮ้ย ใช่ไหม? ฟ
โอ้โฮ แบบสายน้ำตาแบบพรากอะ ก็ยิ่งพรากเข้าไปแบบ อืม แล้วแม่ก็เดินเข้ามากอด แล้วก็คือทุกคนอะค่ะ ค่อย ๆ แบบทยอยเข้ามากอดเรา อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ โอ้โฮ อืม
อืม อืม โอ้โฮ เนาะ จริง คือแบบความรักจากครอบครัวเนาะ แบบ โอ้โฮ คือถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรเราหรอก แต่สิ่งที่เขาทำได้ในตอนนั้นน่ะ ล แล้วคิดว่าถ้าเกิดว่า เฮ้ย มันมีอะไรเกิดขึ้นจริง ๆ คุณคิดว่าครอบครัวพร้อมที่จะสนับสนุน แล้วก็ช่วยเหลือเราเต็มที่ไหมคะ?
ค่ะ อืม